Quelle est ta routine, heu, pour, heu, déconnecter le soir?
Alors ma routine pour déconnecter le soir, c'est avant tout une une bonne petite marche ou une course pour pouvoir, on va dire, se dépenser, j'habite quand et j'ai la chance d'habiter en campagne, donc forcément on va dire je suis un peu déjà déconnecté de base, mais du coup, je me retrouve un peu avec la nature et heu, après, heu, c'est vrai que je pense à bien manger. Enfin avant la course je mange bien, c'est-à-dire je mange un bon repas mais non pas non plus, heu, trop élevé, c'est-à-dire vraiment un repas assez sain et pas trop lourd parce qu'on m'a toujours appris que le repas du matin était important, le repas du soi, heu, du midi était enco très important mais le repas du soir, fallait être plus tranquille pour que tu puisses digérer tranquillement, quoi, pour le coup
Ouais. Ah, ouais. Ouais. OK. C'est ça, ouais et et et et justement, c'est c'est c'est c'est, heu, c'est c'est cette routine un peu que tu as adopté, heu, de de la marche, de la nourriture, heu, en quoi, ça te déconnecte, heu, du train de vie quotidien? Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au final?
et Mmh. Heu, bah ce que je ressens, c'est de la liberté étant donné que quand je marche, je veux dire, je vois les feuilles tomber en ce moment parce qu'il fait pas très fr il fait pas très chaud, je veux dire, je me sens le temps il est un peu pluvieux donc je me sens entre guillemets, heu, «libre» le fait au t c'est ça, le fait aussi, d'être, heu, qu'il y a pas de voiture, que tu es vraiment en entre guillemets «déconnecté», j'essai j'essaye de lâcher le téléphone, soit je mets un peu de musique ou sinon, des fois, je sors vraiment sans téléphone sans musique et juste je me repose, je regarde le ciel, je regarde les oiseaux, les arbres tout simplement.
Ouais. Détendu? OK. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant et et et tu as tu as d'autres un peu comme ça, heu heu, routine, c'est-à-dire, là tu m'as parlé de la de la marche, tu m'as parlé de du fait de bien manger, de pas trop manger le soir, parce que forcément il y a des problèmes un peu de digestion qui peuvent arriver. Est-ce que tu as autre chose aussi en plus de ça?
Mmh. Mmh mh. Heu, ça m'arrive par exemple quand je mange de d'éviter d'être sur mon téléphone étant donné que je mange, heu, tout seul, je sais que j'évite d'être sur mon téléphone alors des fois ça m'arrive de mettre des séries mais heu, ce que je veux dire en tout cas j'essaie j'évite d'être vraiment genre le téléphone à coller à côté et le nez sur l'écran en train de manger. Pour moi le repas, ça doit vraiment être un repas entre guillemets, heu heu, pour se «déconnecter», pour le coup vraiment se déconnecter à 100 %. Après j'ai d'autres petites habitudes, des fois soit avant la course, soit après la course ou la marche, c'est, heu, de la cohérence cardiaque, une sorte de méditation en gros, heu, s'entraîner po heu, respirer 5 se respirer à inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, pour le coup. Ça permet pendant environ, heu, 5 à 10 minutes, ça permet, heu, en tout cas, ça me permet d'être moins stressé, d'être, heu, plus libre, plus reposé.
Mmh, OK. Ouais. OK. D'accord. D'accord, et hem, comment c'est venu, cette routine? Est-ce que tu as toujours aimé ça, que ce soit la marche, heu, que ce soit le fait de de de faire attention à ce que tu manges le soir? Est-ce que c'est une routine que tu as toujours eue, ou alors c'est c'est c'est c'est ça s'est fait petit à petit et et du coup, heu, c'est c'est quelque chose que tu as adopté au fur et à mesure du temps?
Ben, on va dire que ça s'est fait un peu petit à petit. Avant j'allais à la salle de sport, directement je faisais ma séance s de de sport. Puis j'ai vu que le ma séance de sport n'était pas non plus, heu, «parfaite» entre guillemets, après après le travail, après la journée. Donc, j'ai préféré la mettre le matin, pour être sûr, bah, de commencer par ça et que ça me donne, on va dire, de l'énergie et heu, on va dire que je suis comme ça je suis content je viens de me dépenser après je commence, heu, ma journée. Mais après, bah du coup, j'ai regardé plein de <clicks tongue> parce que je voulais mé évoluer à la salle de sport et du coup j'étais un je stagnais à ce moment-là et j'ai regardé du coup plein de, bah, plein de documentaires sur internet. Et on m'a conseillé, bah, du coup, de faire un peu de marche, de bien manger, d'essayer de bien dormir, aussi de faire un bain froid, alors quand je peux j'essaye d'en faire un, mais, heu, c'est quand même, heu, compliqué, on va dire, mentalement, surtout quand tu es malade et puis, heu, quand il fait pas très chaud déjà de base.
D'accord. OK. Ouais. Bien sûr. <laughs> Ouais.
Mais, heu, c'est vrai que pour ce coup-là, en gros, c'est que bah, je me suis habitué à faire cette petite routine, parce que j'ai déjà, j'ai vu les bienfaits, alors sur le long terme, hein, pas, heu, dès la 2e journée. Mais, heu, du coup, heu, j'ai c'était aussi pour l'évolution à la salle de sport, du coup, je me déconnectais, je me forçais à me déconnecter, pour que le matin, quand je fais ma petite séance, bah, que je sois «content d'évoluer», entre guillemets, pour le coup.
Ouais, bien sûr. D'accord. Ouais, non, c'est c'est vrai que c'est un, heu, une une hygiène de vie un peu, un programme hyper intéressant. Et est-ce que, heu, justement, heu, que ce soit la marche, heu, que ce soit ton sport, que ce soit un peu ta méditation, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien faire seul, ou plutôt en groupe, heu, et de manière générale, heu, voilà pour te déconnecter un peu le soir, c'est c'est plus seul plus en groupe, avec la famille, des amis?
Mmh mh. Bah, le sport le matin, c'est quand s'il y a quelqu'un par exemple. Vu que j'y vais souvent à la même heure, bah, je rencontre ah, souvent les mêmes têtes, donc là du coup, heu, on va dire je me suis fait des contacts. Mais le soir, on va dire que, heu, les gens la plupart du temps même mes amis sont fatigués de leur journée et donc ne sortent pas, heu, restent on va dire, heu, avachis devant la télé et cetera. Et heu, du coup, j'avoue que j'ai quand même d du mal à trouver des gens, heu, pour le soir, étant donné que des fois même quand il fait pas très beau surtout en ce moment il il fait nuit très vite et bah, j'y vais quand même. Moi je prends je prends le temps, parce que pour moi c'est important. Et du coup, ouais, le soir je suis plutôt souvent seul, que le matin non, avec une séance de sport je trouve souvent les mêmes personnes donc là on est plus «à plusieurs» entre guillemets.
D'accord. Ah, OK. Ouais. D'accord. Et et tout à l'heure tu parlais du fait que tu aimes pas tu aimes pas trop avoir le le le nez devant les écrans, heu, voilà, par exemple quand quand tu manges et tout. Heu heu, est-ce que tu as adopté des astuces par rapport à ça? Est-ce que tu es quelqu'un de base qui était accro et qui, heu, a réussi à faire un travail sur, heu, sur soi-même afin de de de ne plus être accro? Ou est-ce que tu as toujours eu cette distance un peu envers les réseaux, les écrans et du coup, heu, c'était plutôt facile à amener?
Mmh mh. Mmh. Heu, bah, moi, personnellement, j'étais quand même quelqu'un d'accro, je joue quand même beaucoup sur l'ordinateur et cetera. Mais, heu, en fait, on m'a toujours dit en fait, j'y croyais pas, mais on m'a toujours dit de réduire en tout cas au moins 30 minutes, 1 heure à l'avance. Alors, j'essaye de réduire 30 minutes quand je prends un bain froid et cetera, parce que le bain du coup, je mets pas forcément de téléphone ou je mets juste un timer mais avec la montre. C'est pas une montre connectée donc c'est une montre basique avec un écran, voilà, normal mais pas un écran je veux dire, heu, comme sur les téléphones, quoi. Et heu, et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que je me force parce que j'ai vu les bienfaits, le fait d'en tout cas de pas dormir, heu, directement en lâchant le téléphone. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même vachement compliqué, parce que du coup, même moi, je me disais: «Bah, je vais enlever mon téléphone mais je vais aller regarder une série sur la télé». Bah, ça change rien parce qu'au final je regarde quand même un écran pour le coup.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh, bien sûr. Ouais. Ah bah, oui, bien sûr, ouais. Ah, c'est vrai que c'est c'est c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que, heu, des fois, heu, certains peuvent se dire: «Voilà, je je vais couper l'ec heu, mon téléphone ce soir», mais au final, ils se retrouvent devant une série. Donc, heu, forcément, d c'est un peu la même chose, comme tu dis. Et et
Bah, c c'est un peu ça, c'est un peu ça quand j'étais dans mon lit, par exemple, j'étais sur mon téléphone je me disais: «Bah, je vais arrêter le téléphone c'est pas grave et je vais regarder, heu, je vais a je vais lire sur une liseuse». Une liseuse ça reste un écran aussi, pour le coup.
Ah bah oui, <laughs> c'est vrai que ah non c'est ah non, c'est vrai qu'il faut trouver la la la bonne alternative. Et et tu parlais de de jeux tu as dit que tu es quelqu'un qui qui joue beaucoup. Heu, c'est hyper intéressant parce que est-ce que quand tu joues justement, ça permet de te déconnecter le soir dans le sens où, heu, voilà tu tu bon, certes, tu es tu es devant un écran mais bon tu es pas devant le téléphone, tu es pas en train de regarder les réseaux, tu es peut-être, actif. Heu, est-ce que ça ça t'aide aussi un peu, heu, les jeux et voilà, de de quelle manière ça t'aide?
Donc c'est vraiment que c'est impossible quoi, pour le coup. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Alors, ça m'aide, tout dépend des jeux. Quand c'est compétitif, c'est un peu plus compliqué, quand tu joues avec des personnes que tu connais pas. Parce que effa évé effectivement tu veux gagner. Mais c'est vrai que, moi, personnellement, je trouve que ça m'aide plus quand même à me déconnecter, le fait d'être sur mon ordinateur jouer et cetera, que regarder des simples vidéos ou, heu, ou des TikTok. J'ai l'impression plutôt là, quand je fais ça, d'être un peu, un bot, de rien comprendre, d'être, heu, lobotomisé un peu. Alors que, bah, il y a des jeux quand même qui demandent, par exemple, je pense à Minecraft, je pense à à plein de jeux, je pense à Counter Strike, étant donné que j'y joue, il y a quand même des jeux qui demandent vraiment une capacité d'adaptation au niveau, heu, du cerveau pour pouvoir comprendre les ennemis, les entendre, les imaginer et cetera, pour pouvoir anticiper, bah, qui demandent quand même beaucoup plus d'efforts que simplement regarder des vidéos et rester, heu, «devant son écran son écran», entre guillemets.
Ouais. Ah oui! Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que les les jeux vidéo peuvent, heu, amener justement, voilà, on on tu peux te sentir un peu concerné dans le sens où c'est toi, un peu, l'acteur principal, heu heu, du personnage du personnage. C'est toi qui gère un peu les les mouvements, donc c'est vrai qu'il y a il y a ce truc qui est hyper différent par rapport à à à un TikTok et tout. Comme tu dis, voilà, que tu tu regardes et tu es un peu, heu, tu es un peu, heu, hypnotisé parce que tu regardes, mais tu fais pas grand-chose à côté, au final. Heu, est-ce que, heu- tu parlais de de jeux multi-joueurs, de jeux compétitifs- est-ce que, toi, justement, tu as un type de jeu, heu, voilà, où où tu te sens un peu plus détendu? Est-ce que ça sera forcément un jeu solo, un jeu d'aventure, par exemple, ou alors s tu peux trouver un jeu multi-joueurs qui est, à la fois, compétitif et tu peux avoir, heu, cet esprit de détente aussi?
Mmh. Mmh. Mmh mh. Heu, bah, p pour ma part, les jeux détente, c'est plus solo. Alors, éviter les jeux d'horreur, heu, parce que, bon, bah, moi, j'aime pas trop. J'avoue que je suis pas trop jeu d'horreur, pour ce coup-là, mais heu, c'est vrai qu'en vrai, en fait, c'est que les jeux multi-joueurs, quoi qu'on pense, en fait, tu as toujours un petit aspect compétitif. C'est vrai que, des fois, je joue à un jeu de tennis, heu, parce que j'ai trouvé ça sur, heu, sur Steam et heu, bah, au 1er abord, tu dis: «Ç'est un jeu de tennis tranquille» et cetera, mais en fait, plus tu montes en niveau, plus ça devient compétitif et plus, du coup, tu t'énerves. C'est comme un peu FIFA, quoi, finalement. FIFA, au tout début, heu, je suis quelqu'un quand même qui est très bon à FIFA et en même temps, j'y ai joué des années et heu, et pour le coup, heu, au début, c'est quand même kiffant. Tu t'amuses parce que tu sens que le mec est vraiment inférieur à toi en termes de niveau et après, plus tu montes en on va dire, en en en «points» entre guillemets, plus tu rencontres des gens qui ont le même nombre de re de points que toi, de base et du coup, là, ça commence à vraiment jouer à fond et là, vraiment, ça devient horrible, pour le coup, donc je pense, en vrai, les jeux solo, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai du mal à accrocher aux jeux solo, à accrocher une histoire, à part, heu, des grands jeux comme, heu, comme, heu, GTA, mais c'est vrai que des jeux, heu, j'ai j'ai du mal, en tout cas, à me dire, heu: «Je vais tester un jeu, je vais l'acheter, je vais t je vais faire sa son histoire, sans même le connaître», quoi. Pour le coup.
Ouais! <chuckles> OK. Mmh mh. Ouais. Ah. <laughs> Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah oui. <chuckles> D'accord. Ouais. D'accord, ouais, je comprends. Tu es tu es tu es peut-être plus attiré par le côté multi-joueur du coup que que par le côté solo, et hem, et et et rien à voir en termes de jeu ou quoi, rien à voir. C'est juste, heu, j'aimerais savoir: est-ce que tu as tu as un rituel de de soins, par exemple, heu, avant de te coucher? Est-ce que tu as tu as un rituel, heu, d'hygiène? Est-ce que tu tu tu voilà, tu as tu as des produits que tu utilises? Voilà, des des soins avant de dormir, heu, voilà, une crème, quelque chose? Est-ce que t tu utilises un peu ce genre de produits avant avant de dormir ou ou pas du tout?
C'est ça! Mmh. Heu, c'est vrai que, bah, ça m'arrive d'utiliser, par exemple, heu, de la cr on va dire de la crème pour la peau, aussi, heu, des, hem, des patchs à points noirs pour le nez
Mouais. Ah, OK!
et heu, bah, je sais que ça revient toujours, mais bon, c'est un peu satisfaisant à les enlever. <chuckles> Personnellement, j'aime bien. C'est un peu satisfaisant et heu, sinon, non, en vrai, j'utilise pas plus que ça. Heu, avant, j'avais de l'acné donc là, j'avais p vraiment pas le choix mais bon, bah, c'est parti. C'est du coup, maintenant, on va dire que j'ai un peau une peau plus clean. Alors, j'essaie de la laisser respirer étant donné que, du coup, je prends un bain froid et heu, et donc on va dire, «ça la fait respirer,» entre guillemets et hem, et pour ce coup-là, après, ce que j'essaye de faire, c'est que, quand je dors, moi, je dors sans oreiller. C'est-à-dire que je dors, heu, plat plat sur le sur le matelas, et coup, je regarde en l'air pour, entre entre guillemets, comme ça, je mets pas ma tête sur l'oreiller et ça la sent pas «compressée» entre guillemets, sur le côté, quoi, donc la peau, elle est vraiment, heu, à s à on va dire, elle se régénère toute la nuit, quoi.
Ouais, OK. D'accord. OK. Mmh mh. Ah! OK. D'accord. D'accord. OK. Ah, c'est hyper intéressant, heu, je connaissais pas du tout cette, heu, cette méthode. Heu, et justement, est-ce que tu as des astuces, heu, pour évacuer un peu le le stress, heu, accumulé pendant la journée? Heu, tu me parlais de de de tes méthodes un peu de, mmh, de comme comme de de respiration, de des petits exercices comme ça. Est-ce que tu as d'autres choses, heu, voilà, qui qui peuvent, heu, te permettre d'évacuer le stress et et et et et si tu v veux reparler de cette méthode de de respiration? En en quoi ça consiste concrètement?
Mmh mh. Bah, alors, bah, la méthode de respiration principalement, c'est vraiment quand tu es, heu, quand tu es, on va dire, presque au pied du mur donc au bout de on va dire, quand il te reste, par exemple, je m'en rappelle, quand j'avais le bac à passer, qu'il me restait 5 minutes avant de passer, bah, là, je prenais le temps de faire ma méthode de respiration parce que ça te permet de de pas y penser, de penser qu'à ta respiration et donc vraiment à oublier, et après, entre guillemets, heu, bah, du coup, vu que tu es pieds au mur, tu es obligé d'y aller donc tu as plus le temps de penser de te remettre en période de stress. Après, c'est vrai que j'utilise aussi, heu, bah, pas mal le sport en vrai. Le sport, on se rend pas compte, hein. Quand quand on en fait pas et cetera mais dès qu'on en fait, on se sent quand même moins stressé, plus à l'aise, même pour aller vers les autres, si, des fois, on avait un peu cette peur-là, mais heu, je vais dire, heu: «C'est vrai que, ouais, pour se déconnecter, même le soir, bah, c'est pour ça que je fais un peu de marche, quoi, pour le coup». Je fais vraiment de la marche parce que, vraiment, on se sent bien. Tu te sens tranquille.
Mmh d'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Et et et justement, est-ce que toi tu avais, heu heu, c c cette marche que tu faisais? Est-ce que c'était, heu, même, heu, après les cours, heu, après le travail, par exemple? Heu, malgré qu'il se faisait tard et tout, tu tu faisais cette marche ou tu avais un autre heu, une 1re chose que tu faisais, voilà, par exemple, heu, dès que tu rentres du boulot? Ou tu rentres de l'école, il est peut-être un peu tard, heu, tu as peut-être pas la motivation de faire une marche à à l'heure qu'il est. Est ce que tu as un autre, heu, rituel, heu, quelque chose que tu fais dès dès dès que tu rentres?
Mmh mh. Bah, c'est vrai que des fois ça m'arrive quand j'ai vraiment pas le temps, que j'ai fait à manger, et cetera, de faire, heu, des petites pompes ou du gainage à la place de la marche, voilà, mais vraiment, en tout cas, toujours me forcer à me dire: «Ouais, bah je fais une petite séance de sport, c'est pas grave, je fais une petite séance de sport, tout va bien», heu, tranquille, juste histoire de se dépenser, de transpirer un peu, alors je le fais quand même avant la douche, comme ça, après, la douche, on va dire que c'est un moment de plaisir. Et heu, et puis heu, mais c'est vrai que pour moi en tout cas le sport depuis que j'ai vu que ça me déconnectait vraiment, ça me permettait ent entre guillemets de me «libérer». C'est un peu comme, heu, finalement la boxe, hein, quand tu t'énerves et cetera, tu tapes dans un sac, heu, p après, bah, personnellement tu te sens un peu plus, heu, ouvert, un peu plus tranquille, quoi, de t'avoir on va dire «énervé dessus», quoi, entre guillemets.
Ah, OK. Ouais. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. Ouais. D'accord, et et est-ce que tu as une ambiance un peu particulière chez toi pour te détendre? Est-ce que voilà, tu préfères un peu, la lumière un peu tamisée, heu, les volets fermés, les volets ouverts, peut-être? Heu, est-ce que tu as une ambiance un peu comme ça peut-être, heu, des des des parfums de maison aussi, heu, qui qui qui peuvent te permettre un peu de te déconnecter, d'être un peu dans ton dans ton univers à toi?
Mmh mh. Heu, j'ai pas forcément d'ambiance, c'est vrai que par contre, heu, mes, on va dire, mes lumières sont toujours blanches. Je sais qu'avant j'avais des lumières jaunes, un peu, et le fait d'avoir des lumières blanches per en tout cas moi ça me permet d'être, heu, de me sentir mieux. Alors c'est juste une couleur qui change, hein, mais c'est vraiment s pour le coup, ça me permet de me sentir mieux. Mais sinon, non, j'ai pas plus que ça on va dire, heu, j'ai pas je mets pas un parfum particulier ou quoi que ce soit, j'ai je veux dire j'ai pas ce «problème-là» quoi, entre guillemets.
Ouais. Oui. D'accord. OK, bah écoute, heu, je te remercie beaucoup, heu, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment un un plaisir de voir un peu, heu heu, comment tu tu tu t tu gères un peu cette routine, heu, pour te déconnecter le soir.
Bah, écoute en tout cas plaisir partagé pour le coup.